Слушай, у меня такая вот проблема. Я после расставания не могу вот, э, перестать, да, следить за бывшим. Ну, то есть не в плане, что я слежу за ним на улице, но я слежу за его соцсетями, постоянно мониторю, захожу на его страничку, а, захожу, проверяю, сколько у него подписок, там ну что изменилось. Ну, иногда даже вот я реально выделяю время на то, чтобы просмотреть его подписки. Ну, просто меня уже это начинает и бесить, и я на себя злюсь. Я понимаю, что это забирает у меня кучу энергии, но в то же время у меня вот просто какая-то вот, ну тревога, что ли, подымается, какая-то паника. Мне вот что-то придет в голову, и я просто начинаю, вот захожу на его страничку, и вот сижу там мониторю, что же у него, вот, за день там, м. Да, если я целый день не заходила, вот, вечером- что там у него изменилось? И еще у меня там светится, что он сидит онлайн. То есть у меня тоже начинают, ну, как бы, разные мысли приходить, хотя в принципе, да, мы расстались. Ну и какой от этого смысл? Но вот всё равно, а, меня вот эти тревожные мысли, как бы они меня очень выматывают. И я бы хотела твой совет, что мне в этой ситуации делать, как убрать эту тревогу и вообще, как вообще перестать за ним следить?
Ясно. Конечно. Понятно, да. Да, спасибо, вообще, что поделилась этим. Это, конечно, то, что ты описываешь, это точно не слабость какая-то или не глупость точно. Это в принципе, возможно, может быть, э, м, какой-то симптом он, наверное, эмоциональной зависимости. Или, возможно, вот то, что вот процесс, да, т горевание обычное, который после расставания происходит, то, что он как-то не завершился, возможно, и вот этот аккаунт его з вот как-то стал для тебя не просто какой-то страницей, а уже, возможно, там такое символическая такая связь, да, с, э, прошлым человеком, которую ты, возможно, боишься как-то окончательно отпустить, с одной стороны. Да. И, конечно, вот вопросы иногда появляются. Возможно, ты думаешь, что человек скучает или же хочет вернуть отношения, с одной стороны. Но вот каждый раз, конечно, п ощущается так, что, э, ты не получаешь, возможно, ожидаемого ответа или надежды. И, конечно, от какая-то новая порция боли- и, э, как бы это очень истощает, к определенно. Если ты хочешь, я могу тебе, да, подсказать какие-то советы. Но перед этим хотелось бы, конечно, задать несколько, э, уточняющих вопросов, чтобы я мог, ну, получше тебе помочь, да.
Мгм. Ну да. Да. Да. Мгм.
Да, вот 1 вопрос, возможно вот, наверное, м: какие вообще моменты дня у тебя вот такая тяга происходит проверить его профили, да? Это вот обычно, когда тебе просто скучно, или вот обычно там перед сном, возможно, или в другие моменты дня?
Да, вот я заметила, когда я ничем не занята. То есть когда у меня много дел, да, работы, задач, то, конечно, мне и в голову не приходит. А когда у меня очень много свободного времени, и это как будто, ну, вот я себя чем-то занимаю, и получается, да, я захожу на его страничку, начинаю там смотреть, и это как вот такое у меня времяпровождение, да. При этом у меня тратится энергия, силы, и опять появляется это раздражение, тревога. Э, и да, иногда перед сном тоже могу зайти.
<chuckles> Ясно. Да, хорошо, получается, это и такие триггеры, да, получается, это переходные моменты, возможно, между задачами, возможно, просто какой-то, ну, эмоциональный дискомфорт, так скажем, скука или же просто стресс какой-то, или ничего нету, да, из чего делать. Конечно, это абсолютно знакомо многим людям, которые переживают расставание, и это абсолютно нормально, конечно. Вот, наверно, вот что у тебя вот происходит вообще обычно, да, после того, как ты вот закрываешь вкладку именно с, э, его аккаунтом, вот ты можешь как-то описать эти чувства, которые у тебя происходят?
Да. Мгм. Ну, это какая-то грусть, э, такое вот, да, что я начинаю, э, скучать, да, там, прокручиваю моменты наших отношений, вспоминаю, как было раньше, вот какие-то теплые моменты, и, ну, потом как бы понимаю, да, что всё, ну, это закончилось уже то есть. И опять же вот, появляется какая-то тревога, грусть, э, апатия, в общем, и негативные чувства.
Ясно, да. Да, конечно, м, м, кх возможно, приходит там понимание, что там парень живет своей жизнью, а ты проверяешь, конечно. С одной стороны, появляются какие-то мысли, или, возможно, это как-то бьет по самооценке да, конечно? Но когда вот, как бы <smacks lips> популярное слово там, гештальт не закрыт, или же просто отношения не закрыт точнее, э, горевание именно по отношениям не закрыто, конечно, это абсолютно нормально. И вот вообще, чтобы вот понять, да, вот у тебя есть в окружении, возможно, человек, который вот действительно знает то, что ты, э, возможно, следишь или, возможно, просто что ты вот именно страдаешь после этого расставания, чтобы ты могла вот как-то обратиться к ней и для поддержки вот, да, когда тебе вот особенно тяжело?
Да. Мгм. Ну, у меня нет такого человека. Я стараюсь не рассказывать, потому что я считаю это своей слабостью какой-то, и поэтому вот я, ну, не говорю, да, что я вот там мучаюсь или вот всё равно еще скучаю. То есть я, э, стараюсь быть такой казаться сильной, да, что для меня это всё, э, легко, да, всё закончилось, но вот на самом деле получается, я всё равно ещё переживаю и но признаться кому-то, да, я не хочу об этом.
Ясно, да. <tsk> Окей. Ну да, конечно, это возможно, <smacks lips> с одной стороны, как-то сложно признаваться, конечно, э. Ты можешь думать, что, э, некоторые люди же считают это за слабость, конечно, да? И в принципе, у многих людей это очень э, понимают это чувство. Ну, ес ты хочешь, я могу тебе подсказать какие-то советы, как ты можешь, э, выйти из этой ситуации, да, конечно же.
Да. Да.
Да. Ну, в во-первых, наверное, э, самое важное- это как-то создать нужно физический барьер, да, получается. Ну, просто чтобы сделать этот акт проверки там аккаунта вот максимально каким-то сложным, чтобы вот просто желание как-то ушло, э, ты можешь, допустим, ну, не у удалять его. Н ну, скорее всего, ты уже удалила, да, из друзей, из подписок, но даже заблокировать можно н и скрыть. Это абсолютно понятно, нормально, если того требуют именно, чтобы ты, э, не смотрела, да, э, не проверяла так часто. Вот это, в возможно, будет ощущаться как агрессивный какой-то шаг для него, но для тебя это будет хорошо, потому что ты ну, скорее всего, хорошо, потому что ты не увидишь его, и она, в принципе он не увидит как бы твоей активности, э, и в своем аккаунте, да, конечно. И также ты можешь убрать, если хочешь, его из быстрого поиска, потому что там обычно ты можешь случайно написать его имя, там букву какую-то, "н", или там другую букву, и он случайно попадет, да, хотя ты не собирался не собиралась его и искать, и так можешь вот случайно также проверить. Это тоже очень важно- убрать быстрого поиска. Ну, такая цифровая, м, скажем, гигиена, да. Возможно, ты, м, х можешь как-то удалить даже истории поиска и рекомендации, чтобы вот не попадалось такое. Обычно там, чтобы в хроме, если ты одну букву напишешь, тоже попадается, поэтому, э, такая физический барьер тоже абсолютно необходим. Вот как ты думаешь, у тебя б получилось такое использовать?
Мгм. Да. Мгм. Да. Мгм. Да. Мгм. А, я думаю, да, получилось бы, потому что, ну, правда, я уже отписалась, э, но не блокировала. Э, я как-то пробовала заблокировать, но потом я подумала, что это как-то слишком по-детскому там, и опять разблокировала. Но я думаю, да, всё-таки, чтобы, м, как бы да, чтобы этот барьер мне нужно преодолеть уже, чтоб мой, э, мозг там успокоился, перестал его постоянно, да, там искать вот в поиске, в сообщениях. То есть да, мне лучше сейчас будет, э, его заблокировать и, э, всё-таки попробовать, да, взять себя в руки и заняться своей жизнью, и перестать вот постоянно сидеть и мониторить.
Хорошо. Да. Да, конечно, совершенно верно. То есть ты можешь вот как-то увеличить, да, вот н то н количество действий, которое необходимо, да, для того, чтобы вот следить за аккаунтом. И теперь, наверное, нужно в принципе дать какую-то замену этим привычкам, потому что, ну, остается такое время, которое нечем занять, и, конечно, хочется потом. Поэтому, если ты хочешь, возможно, если утром у тебя такое происходит, ты сказала, ты можешь, вот допустим, м, начинать утро не с телефона именно, а возможно, вот там растяжки, если ты хочешь спортом заниматься, возможно, просто открыть окно, ам, выйти в балкон, если есть. И, возможно, стакан воды, также. Такие здоровые привычки можешь создать такой платные привычки в неделю, и так у тебя, м, утро будет ярким из очень многих здоровых привычек может так создать. А, если ты, конечно, вечером или же во время какого-то стресса или скуки, да, это происходит, а, ты можешь, а, создать, допустим, какую-то папку, да, а, в "Ютубе", возможно, или же в "Телеграме", допустим. И вместо того, что вот когда скука происходит, и тебе буквально нечем заниматься, вот вместо того, чтобы вот пойти и следить за аккаунтом бывшего, ты можешь вот эту папку открыть, и там, ну, какие-то там, м, видео на "Ютубе" у тебя есть уже, которые ты хочешь смотреть. Возможно, какая-то, ну, игра там 2048 или еще что-то, какая-то головоломка, в которую ты можешь вот просто, когда тебе скучно, поиграть, да. Или просто, вот возможно, ну, когда вот рука как-то потянется вновь к соцсетям, чтобы ты могла вот просто открыть эту папку и что-то найти. Вот это как бы заменяет уже твои привычки. А если вот уже как-то у потом уже сложно будет. А ты сказала, что не хочешь именно к подруге или же друзьям рассказать, да? Ну в принципе, в этом случае, если это уже как бы влияет на твою жизнь очень сильно, и ты понимаешь, что очень много времени уходит на это, ты, в принципе, н н ну абсолютно имеешь право обратиться к психологу или психотерапевту. Они могут тебе, конечно, помочь в этом случае. И, да, профессиональную помощь никто не отменял. А, если ты считаешь, что это чере чересчур, ты можешь, конечно, м, близким, то есть маме или же подруге своей, возможно, да, вот так рассказать.
Да. Да. Мгм. Да. Мгм. Да. Мгм. Да. Мгм. Да. Да. Мгм. Мгм. Да. Да, здорово. Слушай, спасибо за советы. Действительно, в 1 очередь, конечно, я заблокирую и я думаю, мне нужно заняться своей жизнью. Да, более плотный график составить, найти какие-то увлечения. Да, действительно: зарядка, вода, какое-то полезная информация, набор там полезных видео, которые будут меня развивать, это тоже очень поможет и отвлечься, ну и вообще развиваться. Спасибо за твой совет.
Отлично. Да. Да. Я очень рад, что ты позитивно настроена. Я в тебя верю.